いや、すもちろんあの「こんな話でこんな風に電話かかってきたんだよ」って。でで、「どうしたらいい」とは聞か聞きませんよ。あの、「どうしたらいいか困ってるんだ」っていう言い方なので、あの、どうしたらいいとも聞いてこないから、私はもう答える気もないし
ううぶはい。うん。 ええ。 あ。うん。 ええ。 うん、うう。 そうですよね。そこはもうね、ご自身のこう、立ち位置をしっかり把握されていらっしゃいますもんね。うん。
うーん。 そう、なんかやっぱりそこは、うーん、なんだろう、私
うん。
どうなんだろ、もい自分に置き換えて言うならば、なんだろう、わそんな風に子供たちに言われたら、もう出しちゃうかもしんないけど、まあ、ありがたいこんとにそんなこと言ってくる子が1人もいないから
うん。 うん。 うん。 あ、うーん、くね、しっかり育ったというね、証ですよね、それは ね。
うん。 そうそう、すそうそうそうなんですよ。だから、ああ、まあ、ありがたいなって子供たちに、まあ、そんなことを言ってくる子たちは1人もいないし、うん。
うーん。 うん。うん。 いや、ほんとそうですよね。ありがたいですよでうーん。
そう、なんならお小遣いくれるくらいだから、誕生日とか、そう、誕生日とか、そう、う お小遣いくれるから、なんかね、母の日とか、そう、ね、ありがたいよねと思って。うーん、だからまあ、そう。
あら、そうなんですか？あ、ん、まあ。 ええ。 わ、優しい、うーん。 あ、ね、そういう、ね、ご自身のお子さんがいらっしゃる一方で、こういう甘えを見るのは辛いですよね。
とうん。 ええ。 そう。うん、なんか主人はかわいそう、なんかね。
こう